حاولت حاولت كذا مَرّة كده إن أنا أتكلّم معاه لدرجة قُلت له "عايزين عايزة نربّي مثلًا ولادنا من غير أي ضغوط كده علينا إحنا الاتنين من غير ما حد يقلِّل من التاني." لإن هو لمّا بيعمل كده معايا بي بينزّل من صورتي قدّام ال الولاد، يعني أنا لمّا باكون أنا حازمة في حاجة وهو ييجي ي ي ي يك يكسَر الحاجة دي، فطبعًا صورتي بت ب ب بت بت ب يعني بتنزِل قدّام العيال، بيخلّيني أنا صورتي مش حلوة، فكذا مَرّة قُلت له، قُلت له ي "عايزين أ عايز عايزة يعني يبقى في احترام يعني العيال ما يقلّلوش ما يقلّلوليش من منّي من احترامي، لإن كده أنت بتقلِّل منّي." آآ يعني بقيت بازهق بقى من الكلام الكتير ومن الخناق ويقول لي "أنا طَبعي كده، أنا ما أحبّش أقسى عليهم، أنا ما ه أنتِ يا ستّي أنتِ عايزة تعملي كده اعملي أنتِ حُرّة."
آه. إمم. إمم.
بقيت بازهق بقى و وكلّ ما يحصل حاجة بيتكرَّر نَفْس الكلام، بس ف باحس إنّي مش قادرة بقى يعني أعمل أكتر من كده. إمم.
إمم. طَب و الولاد الولاد طبعًا في سِن مُراهقة و واضح يعني أمّا قُلتِ أعمارهم، طيب يا ترى رَد فعلهم بيكون إزاي، ال الخلافات دي بتبقى قدّامهم أو النقاشات اللي بينِك وبينه بتبقى قدّامهم؟
طبعًا.